あの、育っていく上で、まあ、いろんなことがあると思うんですけど
はい。 はい。
この両親とか親と、あの、価値観が違ったりとか、いろんなことがあると思うんですけど、そういう状況の時に、なんか、こうやって乗り越えたみたいな話とかがあれば教えてもらえますか？
はい。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 うん。 はい。あの、とりわけ、ま、親っていうのは、あの、子供の時っていうのは「はい」しか言わない、あの、パターンだと思うんですよね。親から学ぶっていう、もちろん反抗期とかあるんですけど、基本親の言うことは聞くっていう、親の価値観をまあ、刷り刷り込みのように教わっていく気がするんですが
うん。 うん。 はい。 まあ、そうですね。 うん。はい。
やはりこう、自分があの、なんでしょう。ええ、じ親ええ、あうちの親が僕の親になった年齢を超えて、それからはい。それから、もう、もちろん独立して、あの、まあ、自分も子供を持って、子供が成人するぐらいの年齢に、こう、まあ、なった時にですね
うん。 はい、なるほど。 うん。 はい。 うん。 はい。
やっぱりその、親の価値観と、ま、自分の人生観というか、価値観っていうのは、やっぱり違いがかなり大きく出てくるとこがあってはい。そのうんうん。
うん。 ああ、なるほど。じゃあ、自分がその子供を育てる、昔の親と同じ年齢になった時に
うん。 はい、はい。
自分自身と親が持ってた価値観が違うなっていうことに、その時に気づいたっていうことですか？
うん、うん。 ええ。 ま、まさにそんな感じですね。そして、あの、親が衰えあの、いわゆる、ええ、年を取ってきたっていうこともあって、後、ま、何でしょうかね。まあ、精神年齢が近いというか、もちもちろん超えられないんですけどね。あの、はい。ただ、自分も、まあまあ年を重ねてきたという、まあ、若干の自由がこう出てきた時に、ちょっと違うぞと。<laughs>
はい。 そうですね。うん。 うん、年齢はね、うん。はい。 うん。 特に。 あ、そのそれを、あのちょっと違うぞって今感じられたと思うんですけど、その時に、例えば親に、え、親のその価値観違うんじゃないのっていうのとかを、言ったことってありますか？
はい。 はい、はい。 うん、うん。 ええ。 ありますね。
え。ちょっとちょっとそれ、例えばどんな時だったかをちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね。あの、ま、結局、ええ、とりわけあの、うちの父が亡くなってからうちの母と、ええ、ま、もちろんスープが冷めない距離に住むようにをと思っているんですが。やっぱり、こう、僕男の子で、母親で父もいないので、あの
うん。 うん。 うん。 はい、そうですね。 うん。
なんか、あの、女親にとっての男の子。そしてあの、おお、男親あ、僕なんかそうだけど、男親親にとって女の子ってやっぱ特別な感情ってやっぱりあるんですかね。そのうん。
うん。はい。 うん。 あ、なるほど。親と子の性別が違うと、感情が違ってくるってことですか？うん。なるほど。うん。
そうですそうです。はい。で、ま、生活に干渉するまではいかないんですが、ま、ちょこちょこあの、来てなんかま、良いことなんですけど、来てくれたりとかですね「今どうしてる」とか、こうあの、どうなんかこう、連絡とかですね。が、結構多かったりとかですねうんうん。
はい。 うん。 うん。 はい。 <chuckles> なるほど。え、ちょっと今気になったこと1つあるんですけど。
あ、はいはい。
その、まあ、スープが冷めない距離に住んでらっしゃるっていうことだ けど、そこで、まあ、お母さんがあなたに会いにとか、様子を聞きに来ると思うんですけど。
うんうん、うん、うん。 うん。 はい。
そのことに関して、えっと、奥さんとか、お子さんとか、家族はどう思ってらっしゃいます？
ええ。 はい。 まあ、それがですね、結局あの、あんまり好ましくは思ってたしょうそわそれはそうなんですよね。家族と予定もあるし、あの、家族としてのそのプランもある中で、突然の来訪者とかが来るわけですので。
はい。 うん。 うん。 うん。 はい。 ま、そうですね。予定がありますもんね。あのうん。
うん。で、言うて、あの、なんでしょうね。あの、血が繋がったわけではありませんので、はい。
そうですね。え、それは多分、今のお話は奥さんが結構、急に来られ、困ると思うんですけど、まあ、家事とかあるだろうし。あの、お子さんはどうですか？お子さんは何て言っていらっしゃいます？
うん。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
うん。 はい、ありますね。うん。 はい。 うん。 なるほど。うん。 そうですね。 え、え、逆じゃなくて？その、関西の人の言葉がきつく聞こえるんじゃなくて、あの、お母様の、この、か標準語がきつく聞こえることですか？
うん。 そうそう。うん。 うん、あの、ひ、きついとか、冷たく感じるみたいですね。なんかその関西弁の方が、なんかこう、人情味があるというかはい、そうなんですね。だから僕も時々言われるんですよ。パパ何でそんな、こうあの、怒っているのって。いやいや、パパは怒ってないよって言うんだけど、やっぱ妻のイントネーションの方がやっぱり好きまあ、僕も結構毒されてはいるんですけどもね、関西弁にね。あの、うん。ただあの、そういうのがあるので、まあそうそうそう。だからどうしてもね、その、距離が縮められない。もっとね、仲良くなって欲しいなと思うんですけど、で、娘も努力しているんですけど、それが難しいって言うのがある。うんうん。
あ、冷たくか。 はい、温かみがあるっていう感じですね。 うん。 あ。 うん。 はい。うん。なるほど。うん。 そっか。 うん。 あ。 やっぱり、むす娘さんからすると、なんかおばあちゃん結構冷たいみたいな感じに感じられているってことですか？
うんうん。 えっとね、ことでまた、あの、はあの、母が、あの、言わんでもいいことを言ってしまうタイプなんですね。その、そはい。で、それがこう年を重ねるにつれてやっぱりこ、あの、人って増えるんですよね。そう。その言わんでもいいことを言う、ま、このタイミングで「何でやねん」て感じの時に言うんですよ、それを。
うん。 うん。 なるほど。 分かります。うん。 増えるんですね。<laughs> なるほど。うん。 はい。 わ、それきついですね。ちょっとね。はい。
きっついんですよ。「なんで今それ言わないかん」ていう時に、それをがありますので、はい。あの、それでこう価値観の違いで、で、ちょっと母に、ちょっとそれはあの、やっぱ時間とあの、時と場所っていうのをやっぱり話すことってわきまえるべきではないか、とかっていう風にあの、やっぱりはっきり言ったことがあるんです。
うん。 うん。 なるほど。 うん。なるほど。 うん。 え、ちょっとそれ、あのお母様におっしゃったって今言われたんですけども、それ言うと今度、お母様の方がにょ奥さんとか子供とかに「あなたが何か入れ知恵されたんじゃないか」みたいに取られます？
うん。 ええ、はい。 うん。 うん。 うん。 うんうん。あ、幸いで、あの、母そこまで性根が腐ってませんで。あの、ええ、あの、妻と娘に、そうなんか当たるってことはなかったんですけども、はい。ただですね、あの、ま、ほんでも、私って、なんだか逆にあの母は、どうしたんだかね、やっぱ自己肯定感が高くない、低いのか分からないんですが、「私って」あの、怒る方じゃないんですよね「私ってそういう風に取られちゃうってるのかしら」とか、あ、うん。そう「友達とかからは、あの、良い人って言われているんだけど、優しい良い人って言われているんだけどね」っていうような感じに
あ、そうですか。はい、よかったです。 うん。 あ、良かったです。うん。 うん。 はい。 あ、うん。 あ、落ち込んじゃったパターンですか？ うん。 うん。 ああ。
なっちゃったんだけど、だけどなんですよ。だけど、あの、<chuckles> 変わんないんですよね。あの、しおらうん。そうですね。やっぱり変わんないんですよ。<laughs> うーん。
うん。 え、な、はい、はい。 ああ、やっぱり言ってしまうみたいな。 うん、なるほど。ま、年齢のこととかも多分ありますよね。今までそうだったっていうのもあるし。
うん。 そうですそうです。うん。
うん。なるほど。え、どうするんですか？<chuckles>
で、僕が悟ったのは、あの、母を母親として見ることもすごく大事なんですね。やっぱり敬意を持つとか、あの、尊敬するって、これもう親の親親子として大事なんですけど。あの、ええ、80代の、え、1人の女性として、かん同時に考えるっていう風な見方にちょっと僕変えたんですよ。
うん。 はい。 うん。そうですね。もちろん。 はい。 うん。 はい。 え、それって、あの、ま、今80代の女性に考えたとしてですよ。でもやっぱり今までの関係性があるじゃないですか？
うん。 はいはい。 うん。 もちろんですもちろんです。
で、あの、普通に80代の女性が相手だったら、もっと客観的にとか、ちょっと距離感を置いて会話できると思うんですけど、母親だとそれ難しくないですか？
はい。 えええ。 もちろんです。なので距離感とか変えないんですけど、見方として、はちじゅっさいの女性であれば、今まで80年間培ってしまった価値観というのは、あの、そう簡単に変わらないものだっていう、僕、自分におしこ教え込むようにしたんです。親でおり親でありとて。<chuckles>
うん。 うん。 ああ。 うん。 うん。 ああ。 確かに。 うん。無理、あ、そうですね。それを価値観を変えさせるとかは、ま、無理だっていうことですよね。
はい。 そうですそうです。もう、僕らの年齢、も、50代であったとしても、友達とかでも、こいつ性格わりいな、とか思う人とかいるんですけど、その子って大学の頃から、あの、性格悪かったりとか、あの、ちょっとこう、なんて言うのかな。あの、なんか気になるとことかって、ま、僕もあると思うんですけど、やっぱり人人ってあの、変えたいと思いながらも結局変わらないとこってありますよね。なんか。
うん。 うん。 うん。 そうか。 確かに。 うん。 変わらないと。<laughs> うん。 あります。確かにそうですね、うん。はい。うん。
うーん。癖とか話し方とか、ああのうん。
え。で、その、あなたがその、お母さんの見方をもっとちょっと客観的に見るようになって、なにか変化ってありました？
はい。 ありました。あの
お。どんなのでしたか？
さもありなんっていう見方と、まあ、ちょっと上から目線なのかもしれないけど、うん、仕方ないなっていう風な、あの、こと。で、母は善意で来てくれてるので、まず、我が家にですね。なんか、おみお土産持ってきてくれたりとか。だからそれをなんかそれをなんか無下に扱わない。ちょっと今までは厳しくちょっと、「お母さん今ごめん、あの、家族がなになにやってるから」とか、そういうにしてたところを、「あ、お母さんありがとね」って言って、その、いわゆる80代のおばあちゃんがこう、家に来たら来たら、どう扱うかなっていう感じで接するようにあの
うん。 うん。 ああ。 ううん。はい。 うん。 うん。 うん。 はい。来たような感じで、うん。 あつかってね。うん。 あ。
変えました。<laughs>
でも、それを変えたら、あの、お母様のほうは、なんか対応が違うとかそういう違和感とかは感じられなかったんですか？
うん。 うん。 なんかね、素直にね、喜んでくれてますよ。なんかあの、うん。
うん。あ。 ほう。ええ、うん。
なんかね、あの、まあ、なんか僕が急にあの、優しくなったとかそういう風な感じ。やっぱこれ母親なんでしょうね。なんか。多分僕が思っている以上に母の方が大人、もちろんあの、年のこう年のこうですね。なので、あ、あの、こういう対応もできるようになったんだな、って母も思ってると思うんですよね。<laughs>
うん。 うん。 そうですね。うん。はい。 あ、そういう風に取られあ、やっぱりずっと子供みたいな感じで、あちらのお母様のほうはあなたのこと見ているっていう感じなんですね、多分。
うん。 うん。 うんうん。 ま、子供ですよ。だって誕生日に、もう80の母親がですよ。たんた誕生日にあの、僕の携帯あの、メアドに、あの、<laughs> メール送ってくるんですよ。僕のあ、ぼぼこ僕、もう52ですけど、まあ、あの、一人息子ってこともあるんです。僕一人っ子で、あの、姉があの、早く亡くなったりとかしてるので、またこの愛情のかけ方がまた違うのもあると思うんですけど。
うん。 うん。 ああ。 うん。 はい。あ。 うん。 そっか。 あ、じゃあ、まあ、お母様からしたら、もう、まあ、大事な大事な息子だし、しかもお子様としては、1人だし、もう可愛くてしょうがないんでしょうね、じゃあ。うん。
はい。 はいはい。 そう、うん。 です。ただ僕としては、もう妻もいるし子供もいるし、申し訳ないけども世帯も分離して、まあ、いち一人前の男だよっていうその、<laughs> なんか自負があるわけですよね。だからそこの価値観の違いっていうのが、やっぱなかなか難しかったんですよ、ほんとに、うん。
そうですね。 うん。 うん。 なるほど。 うん。 うーん、なるほどね。え、じゃあその価値観の違いで、あ。あ、その解決ができたわけじゃないですか、あなたとお母さんの
はい。 ええ。 そうです。あるああの、解決中ですね、今、努力中です。はい。<laughs> うん。うん。
<laughs> なるほど。でもでも、でもその、あなたが客観的に冷静に見ることで、その、上手な関係性を保ってるじゃないですか。で、今後なんですけど、今後お母様はもっと年を取られていくわけじゃないですか。その時こうしようとか考えていることはありますか？
うんうん。はい。 はいはい。 ええ。 うんうんうんうん。 そうですね。あの、母の母もの、希望としてはで、つ実は妻と娘とかもよく努力してくれてるんですよ。そのではい。で、今後ですね、まあ多分、80今、ま、今元気ですとてもね。頭もしっかりしてますけど、ま、10年あと10年どうかなって考えるんですね、やっぱりね。まあ、父が亡くなった年齢よりも母も当然超えていますので、あの
うん。 うん。 は、もちろん。 はい。 うん、そうですね。うん。 はい。
で、あの、ああ、そうですね。母曰く、あの、ま、やっぱり同居とかで、あなたたちの生活はあのに影響を与えたくないっていう彼女のやっぱポリシーがあるんですよ。
はい。 あ。 じゃあ、お母様は結構その辺はちゃんとしっかりしてるというか、こう自分で自立してやっていきますっていう感じなんですね、じゃあ。うん。
そうですね。 そう。まあ、結局は愛なんでしょうね。自分その、介護とかによってあなたたちの大事な、だ娘の若さとかを侵害したくないっていうそういう思いがあるので、まあ、もしダメになったら施設に入れてくれと。あの、であれば、あの、まあ、親孝行あの、いつも足しげく足を運んでくれたので、ま、僕としては最後の親孝行として、あの、そのところによく顔出して、「お母さんどう？調子？」とかっていう風にして、まあ、最後の感謝を表せたらいいのかなっていう風な気はしますね。
うん。なるほど。 うん。 すごいですね。うん。 ああ、そうなんですね。うん。 うん。 そっか。 うん。 はい。 うん。 今の話を聞いてて思ったのが
うんうん。
あなたもすごいお母さんのことを、すごいだいせつになさってるし、お母様もあなたにすごい愛情を注いでらっしゃるということ感じたんですけど、今後お互いその、なんて言うんだろうな、迷惑かけないじゃないんですけど、お互い、いいようにしようっていう考えをお互い持ってる感じがしたんですけど。
はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 はい。 うん。 うんうん。 うん。あ、そうですね、それはあります。はい。僕はいっぱい迷惑かけてきましたけど。<laughs> うん。
うん。 いや、でもお母様もやっぱり喜んでるし、もう可愛くて仕方がないっていう感じもすごいするんで、あの、いいですね。その価値観が違うっておっしゃったけど、結局のところ、お互いがなんか上手くいくような価値観にたどり着くような気がするんですけど、どうですか？
うん。 うん。 はい。うんうん。 はい。 うーん。 なんかそんな感じがしますね。だから、そこのギャップが埋まって最後終わるっていう。<laughs>
うん。 あ、はいはい。うん。埋まりそうですね。
そうですね。それを願いたいと思います。
いや、すごいなんか貴重な話を聞けて良かったです。どうもありがとございました。
あ、こちらこそ、き聞いていただいてありとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。
はい、失礼します。はい。